Muito, assim, de boas com o trabalho, coisa que que, enfim, acho que normalmente a cultura trabalhista do Brasil é: tem que entregar, tem que entregar, quanto mais rápido você fizer, melhor, mais produtivo você é. Aqui é tipo: "Ah, não deu, não deu. Tá tudo bem, vamos tomar o nosso café". <laughs>
É que o nosso país foi gente, o país o país da gente foi explorado. E ainda é, né, por outras potências. Então tem que mostrar trabalho, né. Tem que mostrar que tu é, né, “Ai, veste a camisa.” Tem essa coisa que se fala lá, que é: “Ai, porque aquele ali veste a camisa da empresa.”
É, é verdade. Aham. Exato. Uhum, uhum. Da empresa. Ai, eu também me irrito com essa frase. <laughs>
Me irrito, pois como assim, gente? Meu time sou eu, né. Não é a em eu saio da empresa, pra onde é que eu vou? Vou pra minha casa, pra minha vida. Né.
Exato. Exato, exatamente. Aqui eles enten assim, país que que não foi explorado, né, como nós, como a gente colocou. Então eles têm essa relação de trabalho de tipo: "Não, tá tudo bem". E isso assim pra mim, até o a o jeito de eles enrolam muito pra dizer o que eles querem, sabe. Se eles querem que você entregue o relatório, aí fala: "Ah, não, porque era importante, tal". Dá volta, volta, volta, volta e não fala, sabe. É, aí a gente fica assim: "Aham, mas o que que você precisa? Tá, e agora, que que é que você quer que eu não tô entendendo". <laughs>
Então tem essa coisa, né. Uhum. Negócio de ficar. Vamos lá, fala logo, co vai direto ao ponto. E, não, e aqui comigo, eu moro nos Estados Unidos, né, aqui, olha, mai maioria das culturas, eu acho que eu me relacionei sem sem muito muita dificuldade na comunicação. Mas a cultura indiana tem uma coisa que eles fazem que eu não co eu fico tão confusa. Que eles balan em vez de balançar a cabeça pra cima e pra baixo pra dizer que sim, é pros ladinhos, assim. E aquilo ali me dá muita confusão. Foi a única coisa até hoje, assim, que eu fico: "Oi? O que que tu quis dizer?" Sabe?
Hã. Aham. Problema. Boa. Ai, é verdade. Hã? É, pro lado. É verda <laughs> <laughs> Como assim? <chuckles> Aham. <laughs> É verdade.
Porque pra mim não entra na minha cabeça, assim, que que aquilo ali. É um sim, né. <chuckles> Parece que é um talvez: "É, não sei, talvez". <chuckles> <laughs> É uma coisa, viu. Mas olha, sempre bom falar contigo. Adoro conversar contigo. Coisa boa que a gente teve tempo hoje, né.
É, exato, menina, é confuso, né. <chuckles> Vamos ver, né, vamos ver, a gente <laughs> Ai. É. Ai, muito bom, muito bom. Exato, exato. E esse tema é maravilhoso, né. Eu gosto muito de falar de cultura e dessas diferenças, o que a gente encontra nesse mundão, né. <chuckles> Muito bom. Muito obrigada pela conversa, foi ótimo.
Verdade, verdade, viu. Não, agradeço a ti. Te hã, até quero te desejar tudo de bom pra ti e pra tua família aí, né. Que os pequenos tão crescendo e um bom dia.
Ah, igualmente.